Alors en fait, heu, je suis assez, heu, paralysé en ce moment dans ma vie, heu, pour, heu, tout un tas de raisons, heu, c'est-à-dire que ce soit financier, médical, heu, et ça a eu contribué à, heu, pas mal agir sur, heu, l'estime de moi et et même, bon, je sens que j'ai vraiment, heu, plus d'énergie, je suis vraiment fatigué, et je suis suivi pour ça, hein, heu, j'ai stress heu, heu, très haute intensité, fatigue chronique et en fait, tout ça, ça me bloque pas mal, dans le fait de pouvoir, heu, bah passer à l'action. C'est-à-dire, heu, que ce soit donc heu, au niveau, heu, relationnel, heu, hem, on va dire p proposer des choses, des nouvelles sorties, des faire des rencontres, heu heu, pouvoir me concrétiser même le projet musical dans lequel je suis, mais qui est en pause même si heu, j'ai des amis qui qui bossent de leur côté, heu, la musique, mais moi en fait de mon côté, je suis complètement, heu, fatigué de tout ça. Et en fait j'ai une j'ai développé une vraie peur en fait, heu, d'agir, parce que, heu, j'ai tendance, hem, surtout dans cette période-là, heu, de ma vie à beaucoup ruminer, heu, sur heu, bah, ce que je considère comme étant des échecs, heu, passés. Et en fait tout ça, heu, me bloque aujourd'hui en fait pour aller de l'avant, je sais pas trop par où commencer parce que, bah je suis complètement, heu, plongé dans l'angoisse et dans, heu, les scénarios catastrophes donc bah, si jamais, heu, hem, tu avais, heu, quelques pistes, heu, pour, heu, pour m'orienter heu, ce sera avec, heu, plaisir.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. D'accord, oui. Mmh. Mmh mh, ouais, ben vraiment, heu, je suis désolée, heu, d'entendre, bah, que tu as eu des soucis de santé et que, heu, voilà, cette fatigue, heu heu, bah, t'empêche, heu, d'avancer et d et vraiment, bah, le te paralyse, quoi. Et hem, c'est vrai que ce serait dommage, de pas pouvoir poursuivre, heu heu, tes tes projets et puis même, heu, dans tes relations avec les autres aussi, c'est c'est vraiment dommage. Donc, heu, bah, ouais, je peux essayer, heu, de te proposer des conseils, heu, qui qui vont t'aider. Hem et peut-être heu, voilà dans dans le projet là musical, heu heu, dont tu m'as parlé. Est-ce que, heu, tu as peur parce que c'est vraiment, un projet qui a une grosse ampleur et qui demande une grosse charge de travail ou c'est juste que c'est très technique? Dis m'en plus.
Mmh mh. Merci. Alors, heu, oui il y a un peu les 2 aspects, c'est-à-dire bon, heu, si tu veux, heu, à la fois, je suis très très ambitieux par rapport à ce projet sur lequel, heu, bah en fait je travaille depuis vraiment très longtemps. Et en même temps, heu, c'est de la musique assez technique et heu, j'ai du mal à à trouver des des musiciens dans ma région. C'est-à-dire, j'ai des amis à distance qui, heu, qui travaillent les morceaux, mais je sais que de toute façon, hem, ça pourra pas, hem, ils pourront pas faire de live, heu heu, et en fait heu, je suis je me sens vraiment, heu, paralysé à l'idée de même démarcher dans ma propre ville. Parce qu'en gros, heu, il y a pas b il y a une scène, hem, on va dire, heu, la scène, heu, métal est pas super, heu, active ou alors ça va être très, hem, en fait, heu, très, heu, moderne. Moi, en fait, c'est un style, heu, totalement différent de ce qui se fait, heu, là où je suis. Et du coup, bah j'ai, heu, même de l'appréhension à aller démarcher dans des écoles de musique. Puisqu'en plus, heu heu, j'ai déjà heu je suis déjà passé par là mais il y a une quinzaine d'années. Et en fait, je j'ai un peu du j'ai je pense, je me bloque déjà à l'idée sur l'aspect musical de me dire, je vais démarcher dans ces lieux là, que je connais, parce que j'estime que, heu, j'ai pas été à la hauteur moi, heu heu, en fait dans ce que j'ai à proposer même s'il y a beaucoup de matière de côté, hem, qui est tablée, on va dire, qui est sur tablature. Mais en fait, tu vois, ça c'est un exemple des choses qui me qui me bloque parce que je me dis, heu heu, me me pointer là-bas, heu, 15 ans après pour mettre une annonce, heu. Tu vois, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur sachant que, j'ai aussi peur de de comment ça pourrait être interprété parce que, bah vraiment, je suis complètement sorti on va dire des des carcans de ce qu'on apprend dans le dans ce dans dans, bah dans ce genre d'école. Donc heu, c'est je pense que pour eux, ils verraient même pas ça comme la musique, en fait. Tu vois? <chuckles> Quand je vois la te la teneur du projet, enfin en fait ça, ça fait partie des blocages que j'ai mais c'est pas seulement là-dessus, c'est-à-dire que bon, je me sens, hem, piégé un peu partout hem. Heu, je te dis dans à tous les niveaux dans ma vie et donc il y a cette dimension là, heu, mais en même temps j'ai l'impression de perdre du temps et même sur le reste, de toute façon, c'est là où je vois qu'il y a une tendance vraiment générale. Heu, j'ai vraiment du mal à passer le cap de, heu, tenter d'autres choses, hem, de rencontrer de nouvelles personnes, mais dans des différents milieux que je connais pas parce que, ouais, j'ai touj je pense, j'ai vraiment ce syndrome de l'imposteur et heu, ça me bloque dans à peu près tout ce que j'entreprends aujourd'hui, quoi.
Ouais. Mmh mh. Mmh, d'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh Mh. Ouais. Dans ces lieux, ouais. D'accord. Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord. Et oui, non, mais je comprends tout à fait, heu. Heu, j'imagine que tu te sens pas à ta place, heu, que que voilà, ce c'est très dur, hein, heu heu, de faire de la musique et de se sentir, heu, incompris, heu. Moi, je je comprends tout à fait, heu, tes difficultés, hein, heu, mais heu, franchement t'inquiète pas, heu, faut que tu t'accroches. Et heu, heu, est-ce que, heu, par hasard, heu, tu as essayé de poster un petit peu sur les réseaux, heu heu, bah, heu, heu, le fruit de ton travail parce que c'est vrai que ça, ça peut être intéressant. Hem, ça peut permettre en fait, heu, d'avoir un retour sur ce que tu fais et, heu, tu pourrais peut-être un peu mieux te situer, heu, déjà voi voilà, là, voir la réaction, en fait, des auditeurs. Est-ce que, heu, finalement ils vont trouver que ta technique, heu, est intéressante même si comme tu le dis, heu heu, tu sors un peu des normes qu'on peut trouver, heu, dans les écoles de musique?
Mmh. Mmh mh. Ben, c'est vrai que j'ai essayé de de faire ça, c'est-à-dire, heu, d'être présent sur les réseaux, heu, même pour, heu, bah, p en termes de recherche de musiciens dans la région et, heu, ça a pas été très, hem, très fructueux.
Ouais, ouais.
Au niveau du projet en soi, heu, il y a eu plusieurs choses qui sont sorties, heu, dans lequel je joue un peu tout. Donc il y a quelques disques, heu, mais c'est c'est je considère vraiment tout ça comme des démos donc, heu, c'est plus, heu, histoire de faire circuler le nom et que et qu'il y ait des, comment dire? Une visibilité, heu, mais, heu, tu vois, il y a pas, hem, il y a eu des difficultés qu'il faut que bon, on n'a même pas pu encore vraiment répéter puisque bon, j'ai au moins 1 batteur et même mes 2 guitaristes, il y en 1 des 2 qui pourrait heu, heu, quand sa situation sera un peu plus stable, heu, re venir même s'il est loin. Il pourrait venir potentiellement, hem, répéter avec nous donc mais c'est qu'en fait, bah, je le sens de moins en moins et en même temps, bah, par rapport à la présence en ligne, heu, j'ai j'ai déjà un peu essayé de prospecter, mais ouais, ça ça a pas donné grand-chose parce que, bah, déjà, c'est une musique vraiment niche. Ensuite, c'est assez technique même pour le style en question et en fait ça réduit considérablement les opportunités, heu, même si j'élargis tu vois, heu, dans la région. J'ai j'ai déjà demandé même à des musiciens, heu, de groupes que je respectais, bah, des musiciens de Paris, heu, j'ai eu 1 gars qui m'a contacté mais il était vraiment, heu, bah, il était vers, heu il était dans le sud de la France donc c'était pas du tout gérable. Et, heu, donc, heu, à ce niveau-là, bon, heu, je sais plus trop quoi faire mais je je vois bien que c'est que c'est c'est vraiment, heu, quelque chose de plus général. Dans le sens où c'est dans tous les aspects de ma vie, heu, parce que, bah, beaucoup de d'échecs de ces dernières années, heu, heu, ont ont considérablement joué sur mon estime et mon er mon énergie et ma santé. Donc ça a été vraiment, heu, une c un cercle vicieux et aujourd'hui c'est comme si, heu, je voyais toutes les portes se fermer et, heu, en fait, heu, au-delà de l'aspect, heu, on va dire, du groupe en soi, heu, je je suis tétanisé à l'idée de d'essayer de nouvelles choses ou, heu, de, heu, faire des activités qui sont hors de ce que je connais déjà, heu.
Ouais. Mmh mh, ouais. D'accord. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Bah, moi, je pense qu'il faut quand même que tu persévères et que, bah tu as eu quand même, là de ce que tu me disais, heu, des retours positifs, heu, sur ta musique parce qu'il y a des musiciens qui étaient prêts, heu, à faire le déplacement, heu, pour te heu, pour jouer avec toi malgré, heu, la distance. Donc, heu, en fait, heu, ça c'est déjà hyper positif, donc, heu, il faut pas le voir, heu, comme un échec, heu, mmh, du tout. Je pense qu'en effet, heu, il y a beaucoup de difficultés, hein, ça je je le vois bien et je le comprends, hein. Mais, heu, tu as quand même eu du positif et il faudrait que tu, heu, vraiment capitalises sur ça, sur les bons retours que tu as eus, heu, pour, heu, persévérer dans ta voie et, mmh, et malgré la fatigue, vraiment moi je t'invite, heu, à continuer tes projets, heu, petit à petit et étape, heu, par étape. Heu, et si voilà, si tu fais des petits pas, heu, chaque jour au fur et à mesure, bah, ça va te redonner confiance en toi et, heu, ça va un peu réduire, heu, tes angoisses.
Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Bah, non mais c'est vrai c'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai toujours eu tendance un peu à voir ça comme un bloc, heu, parce que bon, je fonctionne un peu comme ça et par rapport à à ma à mes problèmes de santé, heu, c'est vrai que j'ai toujours été dans le tout ou rien, mais un peu par défaut, heu. J'avais pas trop le choix en fait d'avoir des é des des périodes très, très intenses, heu, et d'autres où bon, il se passait moins de choses. Et, heu, le fait de de découper ça en plusieurs étapes, d'essayer de prospecter sans me mettre la pression parce que la pression, je l'ai parce que je me dis: «Bon, heu, en fait, voilà, heu, le temps passe, heu, j'ai plus la même énergie que ne serait-ce qu'il y a 5 ans», heu, le confinement, tout ça, ça m'a beaucoup, heu, impacté à tous, tous, tous les niveaux, heu, dans ma vie et c'est vraiment depuis cette période où j'ai je suis retombé dans de vieux travers sur lequel j'avais quand même bien travaillé avant, heu, pendant 10 ans et, heu, c'est comme si j'avais l'impression de repartir de 0 quoi.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Oui. Oui, oui non, mais je comprends, hein. C'est difficile quand on a été, heu, heu, longtemps un petit peu enfermé sans rien faire, heu, replié sur soi. Heu, c'est un véritable effort, hein, que de se remotiver et repartir dans un projet. Mais, heu, tu verras que, heu, heu plus tu le feras et plus tu auras envie de le faire, plus ça te fera du bien et tu vas vraiment retrouver un élan de positivité et, heu, ça va t'aider sur tous les aspects, heu, de ta vie, donc, heu, sur l'aspect professionnel, heu, sur l'aspect de santé parce que, mmh, tu vas retrouver le moral, donc, heu, tout ira un petit peu mieux en en découlant de ça. Et puis, heu, heu, ça pourrait être vachement positif aussi pour toi, pour, heu, heu, tes relations, heu, avec les autres, parce que tu seras plus ouvert, heu, heu, voilà plus positif, plus souriant et, heu, tout va en découler après.
Mmh. Mmh mh. Mmh. Bah, c'est vrai que vu, comme ça, oui, ça pourrait être, heu, ça pourrait être la solution à mes problèmes. C'est-à-dire, heu, heu, en fait, heu, commencer déjà par agir, heu, sans sans avoir systématiquement peur de du retour, heu, négatif de de de de l'auto-jugement, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça. Hem, bah, ouais, écoute, heu, je pense que je vais quand même essayer, heu, ne serait-ce que de, bah, pour commencer, heu, postuler mais de manière plus physique. C'est à dire, hors des réseaux dans ma ville, mettre des annonces et essayer de de passer le cap et peut-être que voilà, je me fais du souci pour rien et que j'aurais des réponses favorables. Donc, heu, ben, en tout cas je te remercie vraiment pour, heu, pour ton écoute et et et ta bienveillance, heu, ça m'a fait du bien de de parler de ça.
Mmh mh. Oui, oui, oui. Mmh mh. Ouais, tout à fait. Oui. Je t'en prie et n'hésite pas si tu as d'autres doutes, heu, n'hésite pas, je suis là.